Sag mal, welche Rolle spielt Perfektionismus so in deinem Leben und, äh, in deinen Entscheidungen?
Ja, ich würde schon sagen, 'ne große Rolle, ne? Ich bin jetzt vielleicht nicht der Überperfektionist, aber ich habe definitiv so 'ne kleine perfektionistische Ader. Ähm, das vielleicht auch so 'n bisschen, hm ich weiß nicht, vielleicht beim Studium geschuldet oder so meiner Lebensrealität, ne? Also, ich bin, äh, selbstständig und habe Wirtschaftswissenschaft studiert und da geht's ja ganz, ganz, ganz viel drum äh, um Optimierung, ne, dass du aus den Ressourcen, die du hast, das Maximale rausholst. Ähm, oder andersrum äh, äh, hm, quasi so möglichst wenig einsetzen musst für dasselbe Outcome. Und ja, also da geht's halt ganz, ganz viel um Optimierungen, ne? Das ist dann auch irgendwie so, bei den Entscheidungen, die du da triffst, musst du ja irgendwie schon perfektionistisch sein, weil alles, was dann irgendwie so Larifari über 'n dicken Daumen entschieden wird, ähm, da fällt dann vie äh, viel hinten runter an. Oft musst du dann irgendwie, keine Ahnung sagen wir, du willst deine Wohnung renovieren oder sowas und und die Wände streichen oder sowas. Ähm und hast dir da vorher irgendwie keinen Plan wirklich gemacht, dann kann es halt passieren, dass du irgendwie doppelt so lange brauchst, äh, für die Arbeit, ähm, als wenn du's halt einmal richtig irgendwie dir kurz Gedanken gemacht, hast, und du es dann gescheit machst. Ähm, und da würde ich schon sagen, dass ich so 'ne kleine perfektionistische Ader habe, gerade auch irgendwie, wenn's um Sport geht. Ähm
Mhm. Okay. Ja. Mhm. Ja.
Ich glaube, ich bin jetzt nicht der Schlechteste so in meiner Sportart, äh, und auch wenn ich gelobt werde, dann sehe ich quasi bei mir eher immer so die Defizite, ähm, was ich noch verbessern muss, ne, ob obwohl ich eigentlich schon aufm guten Niveau bin. Das ist halt so de <chuckles> da meldet sich halt der Perfektionist in mir 'n bisschen.
Mhm. Okay und meinst du, das war schon immer so bei dir oder hat sich das irgendwie durch irgendwas in deinem Leben entwickelt oder so verändert?
Ähm, also ich glaube, ich war schon immer einer, der eher ehrgeizig ist und dann, ähm, auch immer besser werden will und g auch egal was man macht, halt das möglichst perfekt machen möchte so. Ich glaube, das Studium an sich hat's dann noch mal 'n bisschen verschlimmert, weil da wird dir das halt, äh, von morgens bis abends eingetrichtert <laughs> so. Und irgendwann übernimmt man das dann halt auch so 'n bisschen die Denkweise logischerweise, ähm, grade dann am im Beruf. Deswegen würde ich sagen, ja, ich ha ich hatte schon so immer so 'ne Ader, w so 'ne so 'ne Art, d die war schon immer in mir und das Studium hat's dann, glaube ich, noch mal verstärkt so 'n bisschen.
Ja, klar. Mhm. Okay. Aber bist du so zufrieden, dass du so 'n perfektionistischer Mensch bist oder na ja, gibt's auch manchmal Nachteile dadurch?
Nat äh, ja, also, es gibt natürlich Nachteile dadurch, ne? Ähm, kennst du wahrscheinlich, das Paretoprinzip heißt das, glaube ich, so, dass du mit 20 % des Aufwands 80 % des, äh, Returns reinholst. Und das ist ja eigentlich schon 'ne sehr gute Quote und alles, was drüber hinausgeht, ne, dann da sinkt der Grenznutzen, würde d man in der Wirtschaft sagen, ne? Also, du musst stell dir stell dir das mit, äh, Schulnoten vor, okay? Ist, glaube ich, 'ne ganz gute Metapher dafür. Ähm. Ähm, keine Ahnung, du hast 'n Mathetest oder Deutsch, Englisch, Vokabeltest, whatever. Ähm, um um 'ne 3 zu schaffen, müsstest du, sagen wir mal, 'ne Stunde lernen, okay? Ähm, jetzt, um 'ne 2 zu schaffen, müsstest du aber schon noch mal 'ne Stunde drauf lernen, ne? Also, du brauchst quasi für 3 Notenstufen, ähm, von der untersten Note bis zur 3, brauchst du genauso lange wie danach, dass du halt eine Notenstufe aufsteigst, ne? Und von 'ner 2 zu 'ner 1 brauchst du dann vielleicht nicht sogar nicht nur eine Stunde, sondern, keine Ahnung, noch mal 3 Stunden, und dann bist du am Ende bei 5 Stunden Lernaufwand dafür, dass du halt die beste Note kriegst, wo du mit einer Stunde schon quasi im Mittelmaß landest. Also, ich ich glaube, du weißt, äh, wie ich das meine, genau. Und deswegen ist der Nachteil von so 'nem Perfektionismus, ne, dass du halt dann auch nie so ganz zufrieden bist. Du kannst halt immer mehr machen, ähm, und ja, deswegen würde ich sagen, das ist halt also, es ist vielleicht dann auch so 'ne psychische Sache, dass man dann selber sich bisschen schlechter schätzt, als man eigentlich ist, weil man eigentlich denkt, okay, ähm, m m man könnte halt noch so viel mehr rausholen, dann immer so eher die Defizite sieht. Also, zumindest ist das bei mir so, ne? Wenn ich irgendwas erreicht habe so, dann ist das so abgehakt, dann sehe ich sofort das nächste Ziel, ähm, wo andere dann oft sagen: „Hey, jetzt chille mal, so das passt doch schon. Du hast jetzt eh grade irgendwie das erreicht und ist sowieso voll cool." Äh, ja, das sind da definitiv da auch die Nachteile. Aber es hat natürlich auch Vorteile.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Ja, ich verstehe. Mhm. Ja. Ja, klar. Ja, wie du auch sagst, diesen Nachteil, dass man halt nie so wirklich dann zufrieden ist, ne, und dann sich irgendwie mal selbst irgendwie auf die Schulter klopft, das passiert dann irgendwie nicht, ne? Und, äh, i bei mir ist es auch so 'n bisschen so, man man jeder Mensch hat ja so 'n paar Bereiche, in der er, ne, so perfektionistisch ist. Und dann ist man auch irgendwie zum Teil so 'n bisschen sauer, ne, wenn's dann mal irgendwie nicht so klappt oder vielleicht auch so 'n bisschen enttäuscht.
Mhm. Ja, also da sprichst du auch was ganz Gutes an, ne? Ähm, jeder Mensch hat so Bereiche und die habe ich auch. Zum Beispiel bei meinem Auto oder so bin ich gar nicht perfektionistisch, ne? Also, es es gibt ja, also quasi <chuckles> der Kli Klischee-Prototyp-Deutsche, ne, der jedes Wochenende sein Auto wäscht und sauber macht, damit das immer blitzeblank ist. Und das ist mir völlig wurscht, weil ich mir denke: „Okay, äh ich ich fahre quasi zur Waschstraße, mache das sauber und aufm Weg nach Hause, äh, quasi wird's ja schon wieder dreckig. Warum soll ich's denn überhaupt sauber machen?" Ähm, <laughs> ich habe dann auch Bereiche, wo ich dann nicht so perfektionistisch bin, ähm, aber gerade wenn's halt um um Beruf geht oder irgendwo, wo Leistung gefordert ist, ne, d da bin ich dann schon eher äh, ja, 'n Perfektionist und da schaue ich dann immer, dass ich's so gut wie möglich mache.
Ja. Ja. Ja, genau. Na, okay. Ja gut, we dann dann lass uns doch mal irgendwie also Arbeit, Sport, ähm, bist du bist du eher perfektionistisch. In Beziehungen zu Menschen, wie sieht's da aus?
Hm, da würde ich sagen
Ist dir das auch wichtig, dass das so
Ja, also, wich wichtig auf jeden Fall.
Oder oder zähle mal vielleicht noch mal so 1, 2 Sachen auf, wo du überhaupt nicht perfektionistisch bist.
Hm. Also, wie gesagt, soweit bei Out also ich wür ich würde so a alles sagen, wo du wo du halt irgendwie kein nichts wirklich da raus kriegst, so, ne? Bei der bei Wohnungen putzen oder so, da gibt's ja auch, äh, Fanatiker quasi, die weißt du, wenn irgendwo noch 'n Staubkorn liegt oder so, dann kriegen die die Krise. Ähm, und b bei mir reicht's halt, w w-enn's so, ne, ich ich wische halt mal durch, habe jetzt zum Beispiel so 'n Staubsaugerroboter gekauft, so, der, äh, meine Wohnung dann einmal die Woche oder so saugt und und wischt und und keine Ahnung. Wenn da mal irgendwie was übersehen wurde oder so und dann kriege ich jetzt auch halt keinen Kollaps irgendwie. Also, das sind dann also ich bin eher so perfektionistisch bei Sachen, die man auch verbessern kann so, weißt du? Oder wo's halt wirklich n drauf ankommt, dass es auch richtig gut gemacht ist, da bin ich so 'n bisschen perf
Okay. Ja. Okay. Mhm. Ja, wo es wo man dann vielleicht auch so 'ne Bewertung irgendwie in irgendeiner Form dann dann hat so, was man irgendwie bewerten könnte, ne?
genau, oder auch grad, wenn 's um Vergleich mit anderen geht, ne, also w w wie beim Sport jetzt, ne? Wenn du Mannsch also, ist ja egal, bei welchem Sport, da gibt's ja Wettbewerbe, wo man sich misst so und da kommt's dann je höher du, ähm, im Niveau kommst, desto, äh, mehr kommt's halt auf die Kleinigkeiten an, ne Also, es wird dann, wenn du dann mal über die Grundlagen hinaus bist und quasi alles so richtig beherrscht, dann kommst du halt nicht mehr weiter mit nur Technik verbessern, sondern dann musst du halt so quasi Min-Maxing betreiben. Also, m ist irgendwie keine Ahnung, mal Beispiel beim Fußball oder so was also, ich spiele jetzt kein Fußball, aber ich glaube, damit kann halt jeder was anfangen, ne, wo wo wo stehe ich wann zum Beispiel, ne? Du kannst so die bes der beste Dribbler in deinem Team sein, wenn du ständig falsch stehst, so als Stürmer, ähm, dann nützt dir das halt auch nix, weil du einfach die quasi die Vorlagen nicht verwandeln kannst. Und das ist halt dann so 'n ja, wo man halt da von Hunderts 100. ins 1000. kommt, quasi, um das immer noch 'n bisschen, äh, perfekter zu machen. Und g weil du vorher noch so, äh, die soziale Ebene erwähnt hast, also, ich will mal sagen bei also, ich ich pflege Freundschaften schon und ich meine mir auch 'ne halbwegs vernünftige soziale Intelligenz quasi zuzuschreiben, deswegen, hm, ich weiß nicht, ob man das als perfektionistisch bezeichnen kann, aber, ähm ich m merke auf jeden Fall, dass ich quasi, äh, mit Freunden, je nachdem welcher Freund es ist so 'n bisschen anders umgehe, weil ich ich meine irgendwie so 'n bisschen den besser zu verstehen, was er braucht und was nicht, ne? Manche haben zum Beispiel 'ne 'ne niedrigere Frustrationstoleranz so. Die musst du dann zum Beispiel beim Sport halt eher unterstützen und aufmuntern und und andere haben das halt nicht. Da kannst du dann einfach knallhart sagen: „Hey, du stehst gerade falsch, geh mal da hi da irgendwie quasi 5 Meter noch nach rechts." Und, ja, dem macht das halt gar nix.
Ja. Ja. Mhm. Ja, okay. Ja. Mhm. Ja, aber ich würde das ich würde das ich würde das auf jeden Fall auch irgendwie so ins Perfektionistische eingliedern so, ne, weil viele Menschen sind da ja nicht so, dass sie sich Gedanken dann darum machen, wie unterschiedlich sie mit den verschiedensten Leuten reden. Und ich denke, das ähm, ist schon, ja, 'ne perfektionistische Ader auch, ne, die man mitbringt, weil viele Leute haben das einfach nicht. Die können das gar nicht einschätzen, wie sie da oder, dass sie überhaupt mit jetzt a den Leuten anders umgehen müssen, um dann in der Situation die Best das Bestmögliche rauszubekommen wieder. Ne, da geht's ja auch wieder so 'n bisschen darum.
Mhm. Ja. Genau, also d du sagst es, ne? Bei sozialen Situationen ist ja auch 'n Geben und Nehmen, ne, und und du bekommst natürlich dann auch was, ähm, w w wenn du halt jetzt kein äh, ja, kein Trottel bist so und und deine Freunde irgendwie verprellst, sondern, äh, mit denen vernünftig umgehst und auch so 'n bisschen die Persönlichkeit weißt, wie die ticken. Ähm, genau, i ist ja einfach au auch wieder 'n super Geben und Nehmen, ne, wo man dann keine Ahnung, also manchen Leuten ist es ja also, ich glau okay, ich glaube jedem ist es äh, äh, ist es wichtig, so halbwegs beliebt zu sein, ne? Keiner ist irgendwie unbeliebt, äh, in der Klasse, i im Verein, im Freundeskreis oder so was. Und das halt dann auch 'ne Sache, die du g so 'n bisschen irgendwie steuern kannst durch dein Verhalten, ja? Und dadurch kann man schon irgendwie, äh, davon sprechen, ja, dass das halt auch wieder so 'n ist, wo du 'n Return quasi kriegst, wenn du perfektionistisch bist und, äh, quasi dich so optimal verhältst, dass dass du halt, äh, quasi die maximale Beliebtheit hast, was halt nicht immer gut ist, ne, weil dann fa fallen vielleicht so die eigenen, äh bist du eher so 'n People Pleaser und da fallen so die eigenen, ähm, Vorstellungen oder Bedürfnisse so 'n bisschen hinten runter, ne? Ist dann 'n schmaler Grat, wo man so 'n bisschen entlang wandern muss. Aber ja, ähm, hast du vollkommen recht.
Mhm. Ja. Ja. Mhm, bist du so, wenn du in deiner Entscheidungsfindung also grade Perfektionismus, da muss man natürlich dann auch immer irgendwie so 'n bisschen anders an die Sachen rangehen, aber wie gehst du generell dann so an Entscheidungen ran? Schnell oder machst du das dann eher zögerlich?
Je nachdem, wie wichtig die Entscheidung ist, ne, da spielt Bauchgefühl dann auch so 'n bisschen 'ne Rolle. Ähm, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie in der Eisdiele stehe und ich habe 'ne lange Schlange hinter mir, dann kann u und kann deswegen irgendwie nicht lang warten, welches Eis ich mir aussuchen möchte so, d das ist halt 'ne irrelevante Entscheidung so 'n bisschen. Da, äh, schaue ich nicht, dass ich irgendwie so das perfekte Eis mit dem besten Nährstoffverhältnis oder so finde. Ähm, ande andererseits, wenn ich jetzt sage: „Okay, ich, äh, keine Ahnung, möchte meine Ernährung quasi langfristig irgendwie optimieren." Und dann ist halt schon eher was, wo man sich anschaut: Okay, wie viel wiegt man so zum Beispiel? Äh, wie viel Sport macht man? Was ist das perfekte, f also wie viel Proteine brauchst du? Was ist so das perfekte Verhältnis zwischen Kalorien und Fett? Das kommt da so 'n bisschen aufs Alter an, ne? Desto älter man wird, desto insulinresistenter wird man, desto mehr so Fett sollte man zu sich nehmen, also oder desto mehr Kalorien sollte man quasi über gesunde Fette zu sich nehmen. Deshalb kommt wie gesagt, auch aufs Gewicht so 'n bisschen an, ne? Und da du merkst schon, ne, da werde ich schon wieder so bisschen perfektionistisch, weil da geht's dann quasi um um die Gesundheit. We vor allem, wenn man, äh, sich quasi langfristig gut ernährt, äh, hat es ja 'nen immensen Einfluss, ähm, und da, w ja, komme ich schon wieder so 'n bisschen ins Perfektionistische rein, weil das halt dann wieder Auswirkungen hat und das sind auch Sachen, wo du dann 'ne Gesundheit, das ist ja dann zumindest langfristig messbar, ähm
Okay. Ja. <laughs> Ja. Mhm. Mhm. Ja.
äh, bringt mir das halt dann auch wieder was und da investiere ich dann halt gern so 'n bisschen die Zeit und, äh, perfektioniere das dann so auf be eg in ins kleinste Detail rein.
Mhm. Ja, ja, ja, aber ergibt Sinn. <chuckles> Und da dass man das dann auch immer so 'n bisschen unterscheiden muss, ne? Also, wie du auch schon sagst: „Man muss nicht in jedem Bereich perfektionistisch sein.“, aber man hat dann so seine seine Bereiche, die, ja, wo wo das dann halt einfach Sinn macht für einen selbst und dann macht man das dann halt auch einfach. Ähm, meinst du, dieser Perfektionismus, der hat dich so im Leben insgesamt weitergebracht?
Genau. Denke schon, ja. Also, ähm, grade was die Arbeit angeht, äh, also die Arbeitskarriere, ähm, ich glaube, da hat jeder Arbeitgeber hat lieber 'n Perfektionisten als jemanden, der irgendwie Sachen nur larifari macht und und eher faul ist so. Ähm, grade halt auch, wenn's um Kunden geht, ne, wenn du 'ne richtig gute Arbeit ablieferst, sogar vielleicht, äh, besser als für das sie eigentlich bezahlt haben, ne? Einfach weil weil das so deine Art ist, Sachen halt einfach, äh, möglichst gut zu machen, auch wenn's vielleicht jetzt gar nicht so die wichtigen Auswirkungen hat. Ähm, d das sind dann hilft dir das halt in der Karriere schon schon enorm. Also das habe ich auch schon gemerkt und ja, w wie gesagt, auch privat einfach dadurch, dass sich da quasi bei bei vielen Sachen, wo die Leute so im Bauch, äh, entscheiden also eine Sache fällt mir g zum Beispiel ein, so was jeden betrifft, sind Versicherungen, ne? Ist ja mal 'n hochkomplexes Thema so 'n bisschen, ähm, aber das halt auch 'ne Sache, dass da ist super viel Geld, äh, im im Spiel, jetzt grade langfristig, ne? Wenn du jetzt keine A Autoversicherung, kann ja gut und gern mal so zwischen 500 und 1.000 € im Jahr kosten. Ähm, wenn du das halt durchrechnest, was da in deinem in 20 Jahren oder in deinem Leben, was was da irgendwie an Geld draufgeht, ähm, finde ich, macht's schon Sinn, sich's da mal hinzusetzen quasi und und auch mal selber durchzurechnen: „Okay, macht das Sinn, was die mir anbieten, macht das nicht Sinn“. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, oftmal also bei bei dem Deutschen ist ja gerade so bei Versicherung: „Ah, ich will abgesichert sein, ich nehme das Beste, also vom Besten.“, ähm, dass du aber dann langfristig eigentlich viel, viel schlechter fährst, weil das ja immer so 'ne, äh, Einschätzung ist: „Okay, wie wahrscheinlich tritt das ein?“ Und ich hatte schon Fälle, grade bei der Autoversicherung, wo ich wo ich erwähnt habe, dass das quasi oder oder, äh, Bausparer un und Basisrente und so was, äh, dass die Versicherungen die da angeboten wurden, meiner Meinung nach kompletter Scam waren sogar. Also w wirklich quasi direkt nicht mal, dass dass du sagst: „Okay, ja, die Versicherung muss ja auch ir von irgendwas leben.“, sondern, dass sie dich quasi schon fast bis auf die Unterhose ausgezogen haben, wenn du quasi das abgeschlossen hast. Ähm, und da bin ich dann nachher auch so 'n Perfektionist, <laughs> der sich das dann durchliest, ne?
Mhm. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, aber ist au ist auch gut. Man kann da sehr viel Geld Geld sparen am Ende des Tages, ne? Also ich habe jetzt auch die KFZ-Versicherung gewechselt jetzt in diesem Monat und von einem unserer Autos haben wir bezahlt, äh, 2.000 im Jahr, das extrem viel. Ist halt extrem viel, ist aber auch 'n großes Auto gewesen so, und, äh, ja, jetzt bezahlen wir statt 2.000 nur noch, äh, 1.200 durch diesen Wechsel, ne? Und, ähm, beim anderen Auto auch gespart, bei dem anderen Auto auch gespart und insgesamt kommt dann halt echt viel Geld bei rum, ne? Und deswegen ist das auf jeden Fall schon, äh, ja, was Gutes dann auch in diesem Bereich, dann auch perfektionistisch zu sein oder es hat halt extrem viele Vorteile, so dann auch für's Leben allgemein, ne, weil man da irgendwie ganz anders rangeht und ja, man hat schon sehr viele Vorteile davon. Und die Nachteile, diese 2, 3, ja, mit denen kann man ja, denke ich, dann leben.
Sch extrem viel, ne? Ja, also es g ich ich finde, es gibt nur 2, ne, die den Zeitaufwand, wo du reinsteckst, manchmal so 'n bisschen zwanghaft dann, ne, weil auch wenn wenn's dann vielleicht also vielleicht packt einen auch 'n bisschen der Ehrgeiz dann, auch wenn's halt jetzt dann nur noch um 5 € geht oder d du denkst dann: „Ah, okay, die hole ich jetzt auch noch raus, wenn ich schon dabei bin.“ Ähm, und dass halt vielleicht das Soziale bisschen drunter leidet dadurch. Das sind halt irgendwie so diese 2 Sachen, aber ansonsten finde ich auch, dass eigentlich die Vorteile da definitiv, äh, überwiegen, vor allem, wenn man sozial so 'n bisschen sogar noch gut handhaben kann mit Freunden und so, dass das denen nicht zur Last fällt.
Ja. Ja. Genau. Ja. Ja, ey, wa war mega cool, mit dir drüber zu sprechen, über über, ja, deinen Perfektionismus in den verschiedenen Entscheidungen. Und, ähm, na ja, ich hoffe, wir hören uns da mal b bald wieder.
Ja, hat mir auch ganz viel Spaß gemacht. Äh, vielen Dank für die schönen guten Fragen.